Allora, parlando un po' del tema delle faccende domestiche, ti volevo chiedere, tu in casa come ti organizzi appunto per quanto riguarda in generale le responsabilità domestiche? Cioè se vivi con qualcuno, come vi organizzate? Avete magari dei calendari, delle scadenze oppure andate un po' a giornata, un po' più alla mano diciamo?
Mhmm, ho avuto diverse esperienze a riguardo, dipende sempre molto ovviamente da chi ti ritrovi in casa. Questa è una parte fondamentale. Quando sono a casa devo dire che uo a casa mia, proprio a casa dei miei, ehm, mia madre ha il diciamo il <chuckles> comanda tutta la situazione, quindi noi siamo di supporto, ma ehm, lei neanche vuole più di tanto coinvolgerci in questa cosa. Noi quando pro quando io e mio fratello cerchiamo di aiutarla, lei ci caccia via dalla cucina, banalmente anche solo per fare i piatti, lei non non vuole, <chuckles> sì, non vuole intrusi proprio. <chuckles>
Okay. Certo, ha senso direi. Assolutamente. Mh-mh. Okay. Ah! Ottimo. Va bene. Okay, quindi dirige lei diciamo. Okay, ci può stare.
Vivendo fuori invece, mhmm, diverse situazioni di, mhmm, in base a a appunto a chi a chi sono gli altri inquilini. In questo momento, per esempio, sono in casa con altri due ragazzi, mhmm
E beh, immagino. Mh-mh. Okay.
e insomma la situazione è un po' la stiamo gestendo a sentimento, nel senso che, ehm, comunque non abbiamo deciso dei turni o non abbiamo deciso, ehm, chi fa che cosa, abbiamo come regola non scritta perché poi non non c'è stato forse neanche bisogno di dirlo più di tanto, di tenere sempre la cucina pulita, nel senso di quando ognu uno cucina appena finisce di lasciar pulito per quello che viene dopo, eh, mhmm, sembra sembra banale, ma <chuckles> dalle mie esperienze passate ti dico che c'era bisogno magari di specificarlo diversamente <chuckles> con certe persone.
Va bene. <chuckles> Okay. Certo. <chuckles> No, no. Beh, sì. Okay, va bene, ma e ti posso chiedere come mai avete non avete scelto ad esempio di fare dei calendari? Perché magari molto spesso nelle esperienze di convivenza, ehm, è usuale, no, proprio, mhmm, fissare magari dei turni di pulizia proprio scritti.
Ehm, dimmi.

Addirittura, okay. <giggles>
È proprio così. Ehm, non lo so, mhmm, cioè <snorts> ehm, capisco che magari durante la doccia, magari si spazzolava i capelli, aveva questi capelli ricci, va benissimo, però perché lasciarlo lì?
<snorts> Okay. Certo. Mh-mh.
Mhmm, così, come souvenir, va beh.
Eh beh direi, sì, ma a poi hai diciamo affrontato direttamente la questione con queste persone, cioè ne hai parlato oppure hai lasciato perdere, ti sei tenuto la cosa?
Ma se er se era una cosa che n non capitava spesso, che insomma capitava una volta ogni tanto, uhm, notavo in determinato momento
Mh-mh.
o magari non non c'era bisogno di parlarne oppure giusto un accenno così, giusto per farlo notare. Quando invece diventava una cosa sistematica, sì, c'era bisogno di mettersi un attimo a tavolino e capire come gestire la situazione perché poi diventava tro mhmm, diventava stressante per tutti quanti. Quindi bisognava affrontarla in qualche maniera.
Certo. Eh beh. Direi che ha senso. Mi sembra giusto. Invece ti chiedo, per quanto riguarda ad esempio cose come, uhm, le spese comuni, cioè non so se voi, uhm, avete appunto delle cose che usate tutti e quindi comprate comunemente e se sì, come vi organizzate per poterlo fare?
Me mhmm, in passato spessissimo la soluzione era mettere una una quota a testa, diciamo come per fare un salvadanaio comune, e comprare i prodotti per pulire la casa, uhm, la carta igienica, il non lo so, il detersivo per i piatti e queste cose qui.
Mh-mh. Okay. Certo.
Al momento è un po' <chuckles> è un po' strano perché ognuno un po' ha le sue cose e e quindi non abbiamo fatto una spesa comune per comprarle o o anche, che ne so, in bagno c'è questa cosa abbastanza particolare dove abbiamo, <chuckles> mhmm, ognuno una marca diversa di rotoli di carta igienica che sono lì. Quindi, mhmm, a sono a disposizione di tutti, nel senso non non ne facciamo una questione privata eh, però ogni tanto vedi che ognuno porta il suo e lo lascia e te trovi insomma varietà, se vuoi scegliere. <chuckles>
<snorts> Okay. Mh-mh. Ah, ma dai, okay. Quindi ognuno Okay. <snorts> E non non avete mai parlato, diciamo, di questa cosa? Cioè
Sì, abbiamo c'è stato un discorso all'inizio un po', mhmm, dove cerca uno di loro spingeva per fa magari fare dei dei turni e stabilire un po' di cose, però bia ci siamo resi conto che era veramente complicato incastrare tutti quanti in maniera molto netta, quindi abbiamo cercato di
Mh-mh. Sì. Eh. Sì, beh immagino che se avete orari molto diversi <chuckles> possa essere problematico. Eh sì.
Sì, completamente. Cioè uno che sta, non dico sempre, ma molto spesso a casa e noi altri 2 ci siamo veramente poco o comunque abbiamo degli orari molto diversi e quindi insomma, mhmm, ehm, uhm, cercare di essere un po' attenti. Per il resto, ci vediamo anche pochissimo, questa è anche una cosa che non mi era magari capitata in in altre case, ci vediamo proprio ci incontriamo poco, perché facciamo vite diverse.
Mh-mh. Certo, ho capito. Mh-mh. Ah ecco. <snorts> Okay.

Wow, ho capito. Ma invece ti chiedo, nelle tue esperienze passate c'è stato proprio, mhmm, non lo so, una situazione in cui un inquilino ha fatto qualcosa che proprio non hai tollerato, cioè che proprio hai detto: "Me ne vado mo' da questa casa, cioè non è risolvibile". <chuckles>
<clears throat> <lip trill> Guarda "me ne vado", ehm, non mi è capitato mai per meno male nel senso che comunque, mhmm, anche solo per aver ingoiato il rospo ho detto: "Okay, passiamo sopra anche a questa cosa qui". Però di cose strane qualche cosa strana mi è successa. Per esempio, va beh questa è n non è proprio piacevolissima, però te la racconto lo stesso, giacché parliamo dell'argomento. C'era quest uno di questi miei inquilini che aveva, mhmm, ehm, che che, mhmm, spesso era in casa con anche con il suo fidanzato.
Sì. Certo, sì, sì, s sì. Mh-mh, okay. Mh-mh. Sì. Sì, sì, vai, dimmi pure. Okay.
E c'era un un momento in cui l'altro inquilino ancora n era era fuori, quindi c'eravamo solo noi, quindi poteva essere stato solo uno di noi e e c qualcuno ha avuto la brillante idea di ehm, come osso dire, di liberarsi dai dei bisogni quotidiani, non nel water ma nel bidet.
Sì. Certo. <chuckles> Okay.
Solo che chiaramente <chuckles> non puoi scaricare <chuckles> e, ehm, guarda caso si era otturato completamente tutto perché occupato da della sostanza che non doveva essere lì.
Mamma mia. <chuckles> Okay. Certo. Mh, okay, ho capito. Beh, immagino che non debba essere stato piacevole. Certo, <chuckles> capisco. <chuckles>
Ma dico, la prima domanda è: "Perché?" cioè veramente perché quando avevi tutto la comodità delle cose accan una accanto all'altra, quindi cioè, dovevi scegliere tra un numero 1 o numero 2. Non era difficile. E ehm, no, la cosa la cosa più frustrante, e s a parte questo grande quiz, dove nessuno si è fatto avanti per dire, non lo so: "In un momento di poca lucidità, sono stato io". Nessuno. Ma ti non "Chissà come mai, ehm, non lo so, io non sono stato, lui non è stato, siamo solo 3, chi vorrà essere?" Cioè, insomma, non era questa indagine difficilissima da fare.
E Sì, sì, ovvio. <chuckles> Sì. Okay. Mh-mh. <chuckles> Certo. Ah non è venuta fuori la cosa? Okay. Mh-mh. Quindi c'è stata anche negazione dietro?
Sì, d assoluta negazione. Eh cioè nessuno poteva cioè
Wow. Si è preso la responsabilità.
Sì. E poi la cosa è stata l altrettanto bizzarra per cercare di sbloccare questa situazione.
Okay.
E è stato è stato particolarmente d d b abbiamo mi sono sentito un attimo MacGyver per trovare una soluzione creativa a questo problema perché
Okay, <chuckles> bene.